ก็คุยบ่อยเลยค่ะ แม่ก็บอกว่าแม่ก็โดน <chuckles>
อ๋อ อ๋อ
แม่กลัวว่า แม่ก็โดนตอนสมัยแม่กับพ่อ อะไรอย่าง เงี้ย แม่ก็โดนบ่อย แม่ แม่ก็เลยเข้าใจเรา แต่ถามว่า ช่วยคุยกับป้าได้ไหมเนี่ย ก็ได้เป็นครั้งคราวเป็น เป็นบางครั้ง แต่ว่าให้ไปช่วยพูดแบบในมุมกว้างเหมือนกับว่า ไม่ให้ป้ามายุ่งเลย อย่างเงี้ย แม่ก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันค่ะ แต่ว่าเคยไปปรึกษากันไปแบบว่า ครั้งต่อครั้งไปว่า เออ จะพูดยังไงดีเรื่องนี้เรื่องนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อ๋อ เออ ๆ อืม ๆ ค่ะ อืม อ๋อ อืม เข้า ใจ เลยค่ะ เรื่องครอบครัวนี่เป็นเรื่องที่ เซนซิทิฟ เนาะ เพราะว่า ถ้าเราจะทำรุนแรงไปก็ไม่ได้ เพราะว่าเป็นครอบครัวอีก ถ้าไม่พูดอะไรเลย เราก็อึดอัดอีก อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นที่แบบว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนาะ แบบนี้เข้าใจมาก ๆ เลยค่ะ แล้วแบบนี้อยากจะให้ผลลัพธ์ เรื่องความสัมพันธ์กับคุณป้าเป็นยังไง? คืออยากจะแบบว่า เอ่อ ให้น้อยลงไหม หรือว่าเราทำอะไรไม่ได้เลย แค่แบบก็ ต้อง แค่บ่น หรือว่าแค่ทำใจ อย่างงี้หรือเปล่าคะ? หรือว่ามีอะไรที่เราพอจะทำได้บ้างไหม? อืม
ว่า อือฮึ <chuckles> คือจริง ๆ อะ ค่ะ ก็คงแบบว่าหลัก ๆ คือแค่บ่นแหละ เพราะว่า มันก็เป็นอย่างนี้มาแบบ ยี่สิบสามสิบ ปีแล้วอะเนาะ ก็ คือก็อยากระบายแหละ เพราะว่าเนี่ย ป้าเนี่ย อะไรนักหนาก็ไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เคย เอ่อ คิดอยู่ในหัวเหมือนกันนะคะ เรื่องที่บอกว่า เอ่อ อยากจะทำอะไรให้ป้าเขาเห็นว่า เราอะพึ่งพาตัวเองได้มาก ๆ เลยอะ โดยที่ป้าไม่ต้องมา แบบอันนี้ก็เคยคิดอยู่ในหัวเหมือนกัน ใช่ ๆ ใช่ค่ะ คือมันอาจจะเป็นความห่วง แล้วก็ความอยากจัดการของป้าอะเนาะ ที่เขาเป็นคนแบบว่าชอบจัดการโน่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เราก็เลยคิดว่า เอ๊ะ เราจะทำยังไงดีให้ ให้เขาเห็นว่า เราเนี่ย พึ่งพาตัวเองได้มาก ๆ เลย แล้วเรากับสามี ก็ดีมั่งทะเลาะมั่ง มันก็เป็นเรื่องปกติอะ จริง ๆ แล้วคุณป้าก็น่าจะเข้าใจ เพราะคุณป้าก็ ก็ผ่านชีวิตครอบครัวมาเนาะ มันก็หลาย ๆ ครอบครัว เราว่าเกือบทุกครอบครัวก็เป็น อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่า เออ <tsk> ก็จะต้องพยายาม หรือว่า เอ๊ะ เราพยายามแบบว่าทำให้ป้าเห็นว่า ครอบครัวเราเนี่ย มันดี มาก ดีเลิศ อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่มันก็ไม่ได้ดีเลิศหรอก แต่ก็แสดงให้เขาเห็นไว้ก่อนว่ามันดีเลิศ
เออ ๆ ค่ะ อืม ๆ อะฮะ ไม่ต้องมาห่วง อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม อะฮะ ค่ะ เออ ๆ ๆ ใช่ อืม <chuckles> เป็นไปได้ไหมอะคะ ที่แบบว่าดีเลิศในสายตาของเรา เอ่อ อาจจะคุณป้าจะเข้าใจ ใช่ไหมคะ เออ ถ้า ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะ จะลองทำได้นะคะ ลองดูแล้วกันเนาะ
ค่ะ ค่ะ ดีไหมคะ ดีไหมคะ คือมันอาจจะไม่ใช่ความจริงหรอก แต่ว่าเราก็ทำไปเพื่อให้เขาสบายใจอะ เช่น แสดงออกว่า อ่า เรากับสามีเนี่ย รักกันมาก ไม่ได้ทะเลาะกันเลย เรากับลูก คือแบบลูกเลี้ยงง่าย อะไรอย่างเงี้ย คือแบบแม้ว่าปกติเนี่ย จะแทบหยุมกันกับลูกแค่ไหนเนี่ย ก็ไม่แสดงให้เขาเห็น อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ
ค่ะ ค่ะ เออ เออ ๆ อืม <chuckles> ค่ะ เนาะ เออ อาจจะเป็นไปได้ อา งั้นแสดงให้เขาดูว่า แล้วจะเหนื่อยไหมคะ? ถ้าเราต้องแสดงบ่อย ๆ เวลาที่เขามา หรืออะไรเงี้ย